Ah, siguro tinatantya ko lang din kasi minsan kasi talaga yung mga boss natin, ah, sinusunod lang din naman nila, ah, yung company policy na binigay sa kanya 'tsaka yung inatas sa kanyang trabaho, 'di ba? Kaya minsan siguro iniintindi ko nalang na, siguro marami rin talaga kaming trabaho kaya hindi niya ako mapagbigyan dun sa request ko, ikaw ba?
Totoo. Mm. Opo. Mm, ako naman po kasi ano, um, kadalasan po 'pag ganito na merong mahigpit na boss ano po, parang siyempre unang-una may respeto pa rin naman ako kasi boss ko 'yon, pero kadalasan nanghihingi po ako ng ano, ng dahilan kung bakit kaya hindi po p'wede o kaya ano, para lang malaman ko 'yung side at hindi sumama 'yong loob ko <laughs> ng ano, ng tuluyan kasi 'di ba siyempre 'pag kunyare sumama na yung loob mo sa boss mo, medyo magkakaroon ng low morale gan'yan mawawala yung motibasyon. Kaya kahit papaano nanghihingi ako ng ano, ng paliwanag kung bakit, ah, hindi p'wede o hindi ako mapapayagan, oo.
Mm. Mm Oo. Oo. Mm. Mm, ah, oo, totoo naman. Ayun nga naman ang kagandahan naman sa boss ko kanina pinaliwanag niya naman sa'kin kasi na, ah, um, kung papayagan niya daw kasi ako parang meron akong makakasabay. So mm, kung meron daw akong mapipili ng ibang araw para dun ako mag se-set ng leave, gano'n, papayagan niya naman daw ako, eh, kaso nga lang kasi, meron kasi akong kailangang attendan na event na dun sa araw na yun mismo. Kaya, pero dahil hindi na, nauna kasing nag-file yung kasama ko sa trabaho kaya napag siguro absenan ko na lang ganun. <laughs>
Ayan. Ah, oo. Mm. Ayan. Ah, oo nga. Gagawa na lang ng paraan, ayan. Kadalasan ano 'no maganda rin na inuunawa din natin kung bakit sila mahigpit kasi minsan 'di ba parang naiipit lang din sila sa pressure na binibigay ng boss din nila, 'di ba, kasi o kaya ng management 'di ba o kaya 'yung standard sa trabaho 'yung mga policies gan'yan naiipit lang din naman sila kadalasan, at hindi naman dapat natin personalin, <laughs> 'di ba.
Oo gagawan ko nalang ng paraan. Mm. Mm. Oo. Mm. Ad Mm, oo. Kasi meron naman kasing mga boss na gano'n na, ah, madali silang unawain, eh, 'di ba parang maiintindihan mo, pero meron din kasi minsan na mga boss na na alam mo yun, parang tagapagmana sila ng kumpanya kong umasta, 'di ba?
Ah, o. Ah, oo, yung para pang nagpo-power trip lang 'no. <laughs>
Mm, yung mga gano'n talagang pag sinabi niyang ganito-ganyan, 'di ba? Kaya parang dapat kina kinikilala din dapat din natin, 'di ba? Mm.
Mm. Oo, pero ano mahalaga pa rin yung pagiging mahinahon 'no pag pinapake pag nakikipag-usap sa kanila kasi dapat professional pa rin tayo palagi yung huwag natin pataasin yung emosyon natin at parang, ah, wag nating personalin, 'di ba. <chuckles> Kasi parang ikaw din yung manatalo 'pag gano'n, 'di ba?
Mm. Mm. Oo. Totoo. Mm, pero ikaw ba, ano ba yung mga karaniwan na challenges na nara naranasan mo 'no? Ah, kapag mahigpit yung boss mo?

Ako, um, kadalasan ano pag, um, may mga ganitong mga conflict sa mga schedule pag mga leave, ganiyan. Um, sa hangga't maaari ipapaliwanag ko yung, um, yung side ng staff, tapos yung side din ng management ganiyan, pero kung masyadong personal yung dahilan o kaya valid talaga yung reason kung bakit gusto mag-leave na 'to, ah, gumagawa ako ng paraan para, para ano hindi maapek mapagbigyan at hindi maapektuhan yung operations, minsan ako yung bababa do'n sa posisyon parang, um, ginagawan ko ng paraan yung mga staff din 'no, para hindi sila mawalan ng ano.
Mm, oo. Mapagbigyan. Mhm. Mm. Mm, o kaya naman, ah, kakausapin mo yung mga ibang, ah, staff na kung mayro'n gustong makipagpalitan yung mga ganong tipo di ba, ang minsan ginagawa, eh, ah, nangyayari rin sa'kin dati yan, eh, na, ah, mayro'n akong katrabaho dati na ah, mahigpit kasi yung boss namin pagdating sa schedule, eh, gusto niya nasusunod, eh, tapos minsan palitan ng day off ganiyan. Ah, may kailangan asikasuhin yung 1 kong katrabaho na importante may lalakarin siyang dokumento, eh, kaso nga yung schedule ng day off niya taliwas do'n sa araw ng lakad niya tapos na-taon naman na day off ko 'yon, ah, kahit iyon kinausap namin yung boss namin na, kahit mahigpit siya na pumayag naman ako na makipagpalitan para maasikaso niya yung kaya niyang gawin, gano'n kumbaga dapat, ah, may komunikasyon pa rin kahit sobrang higpit ipapai minsan ipapai ipapaintindi lang din natin sa boss natin kasi kahit mahigpit sila may damdamin din yan, eh, di ba? <snorts> Mm, may
Oo, puwede oo. Mm. Oo. Totoo. Oo. Ah, oo. Ah, oo. Totoo. Totoo, yan. Oo. Totoo naman oo, at siyempre naman siguro dumadaan din sila sa mga ganitong mga personal na na problema o personal na mga errands di ba, at ano kasi, ah, sa amin kasi hindi kasi uso yung palitan ng ano off kasi sa bangko kasi ako, ayan at siyempre may mga panahon talaga na kulang talaga kami sa staff, kaya ang nangyayari sabi ko ako nalang yung mag-aano, ako nalang yung bababa do'n sa posisyon ganiyan para lang ano 'no, mapagbigyan ng senior management na may masyadong maging mahigpit ganiyan at basta ma-ano lang nadadaan lang sa, um, ma maayos na usapan at sa professionalism din yung, um, sisiguraduhin mo lang na ano, i-a-assure mo lang sila na hindi maapektuhan 'yong operations papayag naman 'yan, ganiyan.
Mm, oo. Oo, mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm.